देखिए, अब डिजिटल भारत है ना, तो सब कुछ डिजिटल है। पेमेंट भी डिजिटल है। आजकल तो दोस्ती भी डूजि डिजिटल हो गई है, मतलब ऑनलाइन दोस्ती करने लगे हैं लोग। तो आपको क्या लगता है, ये जो असली दोस्ती है या ऑनलाइन दोस्ती है, इसमें कितना ही फ़र्क है और अगर आप किसी से कभी ऑनलाइन मिले हैं और उससे भी आपने वैसा ही जुड़ाव महसूस किया है। तो ज़रूर बताएँ?
देखिए अ, जब भी दोस्ती की बात होती है ना, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं दोस्ती अ, एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर वो भरोसे की बात बहुत ज़्यादा आ जाती है। जिस तरह से हम आँख बंद करके अपने माँ-बाप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब भी हम किसी अ, असली दोस्त के बारे में कहते हैं ना, असली दोस्ती की अ अ, मतलब पहचान अ, करते हैं। तो वहाँ पर वो भरोसा अ, एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अ, ओ और वो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऑनलाइन माध्यम से मुमकिन है। ऑनलाइन में तो हम इतने अनगिनत लोगों से जुड़ते हैं जिनको हम कभी ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, बस जुड़ जाते हैं। अ, पता नहीं अ, शायद उन्होंने अ, हमारी जो उम, क्या कहें अ, जो दिखावे की दुनिया है अ, वहाँ पर हमें उन्हों उन्होंने देखा और वहाँ पर उन्होंने हमें पसंद किया। या हमने उन्हें देखा या उन्हें पसंद किया और उसी के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ गए। तो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कहीं न कहीं स्वविक स्वाभाविक है। और मतलब हम अ, सिर्फ़ जुड़ रहे हैं ऐसा की बस उनको देखकर जुड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ तुलना करने के लिए जुड़ रहे हैं। लेकिन जो असली दोस्ती होती है, मुझे लगता है <clears throat> जो ख़ुशी मिलती है ना, आप जब रूबरू एक दोस्त के साथ मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं। अ अ, और मतलब ऐसे बात जो आप दिल खोल के उस दोस्त के सामने बयाँ कर सकें। है ना? चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हों, अ, साथ मिलके आप मतलब शैतानियाँ करते हैं, बचकाना हरकतें करते हैं, जो ख़ुशी का एहसास होता है, जो सुकून मिलता है। मुझे लगता है वो ऑनलाइन दोस्ती के माध्यम से बिल्कुल अ, मुमकिन नहीं है।
हुँ। हुँ। हुँ, मतलब देखिए, इतना डिजिटल होने के बावजूद लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं आ पाई है। आपको क्या लगता है कि अ, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? यहाँ तक कि तो मैंने तो देखा है कि लोग तो शादी तक कर लेते हैं ऑनलाइन दोस्ती से?
<chuckles> जी, जी, जी, जी, जी।
<chuckles> तो आपको क्या आपका विचार क्या है इस बारे में?
देखिए अ, जिस तरह से तकनीक का विकास हो रहा है, तो इसमें तो कहीं न कहीं अ, कोई दो राय नहीं है कि लोग एक-दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। हालाँकि देखिए अ, <clears throat> हम लोगों से जब जुड़ने की बात कर रहे हैं या फ़िर अ, सोशल मीडिया, क्योंकि वही एक माध्यम है जहाँ से ना हम नए लोगों से जुड़ रहे हैं। तो देखिए, एक अ, समझने वाली बात है अ, सोशल मीडिया अ, बना किस लिए था, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो यही था कि हमारे जो असली दोस्त हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिनको हम रूबरू जानते हैं, पहचानते हैं। जब वो हमसे बिछड़ जाए या दूर चले जाए, उनके साथ हम संपर्क बनाए रख पाएँ। इसके लिए ये आप कह लीजिए कि इस सोशल मीडिया का जो उद्देश्य था, जिस वजह से सोशल मीडिया बना अ, उस कारणवश ये था और ओ उसी के ज़रिए हम अपने जान-पहचान वाले जो दोस्त थे, उन्हीं से बातचीत करते थे। मतलब एक समय था जब मान लीजिए, जब ऑरकुट अ, चलता था, उस समय से मैंने इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया। तो हमारे जो दोस्त थे ना, उन्हीं से जु जुड़ते थे, बात करते थे। किसी अनजान से शायद जुड़ने की हिम्मत भी नहीं होती थी बात करने की तो ख़ैर बात छोड़ दीजिए, क्या ही बात करें। लेकिन धीरे-धीरे समय ऐसा बदल गया है ना कि लोग अ, जैसे अभी जैसे इंफ्लुएंसर का ज़माना है। लोग एक-दूसरे को देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं और चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आपके फ्रेंड लिस्ट में कितने, आपके बकेट में कितने लोग जुड़े हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। चाहे आप उन्हें पहचाने या नहीं पहचाने इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अ, ये एक कह लीजिए कि आज की सोच है, आज की मानसिकता है जिसकी वजह से ना लोग अनगिनत लोगों से जुड़ते हैं। लेकिन अ, जैसा आपने कहा कि अ, लोग अ अ, जुड़ते भी हैं ऑनलाइन और आजकल शादी भी कर रहे ए ए हैं उसके बाद। तो देखिए अ, भरोसे की बात आती है ना, कहीं न कहीं ये मायने रखता है, आप लाख ऑनलाइन उनसे मिल ले, आपको कहीं न कहीं रूबरू मिलने की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ ही जाती है। जब तक आप रूबरू या आप उनसे नहीं मिलते हैं, आप उनको अ, सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। हम एक इंसान के व्यवहार को, एक आचरण को अ, आप कह लीजिए या उ उन उनके जो मानसिकता है, वो जब तक उनके सामने या रूबरू नहीं देखेंगे। अ, तो शायद हमें वो समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी ऑनलाइन में हमें हर चीज़ पता नहीं चलती। और उसके बाद अगर किसी इंसान को आप पसंद करते हैं और आपको वाक़ई में लगा कि जो आपने उन्हें अ, उस वर्चुअल दुनिया में आपने उन्हें जैसा देखा अस वास्तविक रूप में भी वो वैसे ही है। तो कहीं न कहीं जो कनेक्शन है, वो ना बन जाती है और उसके बाद अ, आप अपने जीवन के किसी ख़ास रिश्ते में भी अ, जुड़ जाते हैं। लेकिन फ़िर भी फ़िर भी ये बात तय है कि अ, य बहुत सारे अनगिनत सवाल के प्रश्न रह जाते हैं। मतलब अ, जो उत्तर आपको नहीं मिलते हैं, जिसके चलते ना ये शादियाँ भी मैं नहीं कहूँगा कि अ, ब लंबे समय तक चलती हैं, बहुत बार दरारें आती हैं। मैं अ अ, जिस तरह के आजकल के हालात हैं, उस विषय पे कह रहा हूँ। ऐसे भी हैं अ, मतलब एक्सेप्शनल केसेज़ ज़रूर होंगे जहाँ पर लोग अच्छे भी समय बिता रहे हैं। लेकिन फ़िर भी अधिकतम केसेज़ में देखेंगे कि चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, जो शायद पहले नहीं हुआ करती थी।
हुँ। हाँ। <chuckles> जी। हुँ। हुँ। तो आपको लगता है कि मतलब ऑनलाइन दोस्ती ही इसका कारण है? और ऑनलाइन दोस्ती की ही अगर हम उदाहरण दें, तो कई सारे बहुत कह लीजिए कि दर्दनाक क़िस्से भी सामने आते हैं कि कुछ लोगों के साथ कुछ इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि मतलब कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि, ये जो माध्यम हैं, ये ही बंद हो जाने चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए अ, म ऑनलाइन अ, एक अ, ज़रिया है, जैसे मैंने कहा, ये एक माध्यम बनाया गया है, ताकि हम एक-दूसरे से संपर्क कर सकें। इत यहाँ तक, चलिए, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं, क्या हो रहा है ना, लोग अब न ऐसे लोग इतने हैं, जो अपने जीवन के हर एक पल को अ, ऑनलाइन दुनिया में साझा करने की कोशिश करते हैं। अ, मतलब अनगिनत अपने फ़ोटोज़ को साझा करते हैं और इसके साथ-साथ, इस दिखावे के चलते, इस दिखावे की दुनिया में क्या कर रहे हैं ना, परिस्थिति कैसे भी हो, कहीं न कहीं अ, ब मतलब एक अपनी अच्छी छवि, अपनी अ, खुशियों की छवि हमेशा लोगों के सामने अ, बयान करने की कोशिश करते हैं, लोग एक-दूसरे की ज़िंदगी के साथ खुद की तुलना करते हैं और इन इन सब के चलते जब आप अपनी ज़िन्दगी के हर एक चीज़ों को अ, सोशल मीडिया में जब अ, डाल डाल रहे होते हैं, ये आज के समय का, सबसे बड़ा कह लीजिए कि अ अ अ, महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय ये है कि आपका डेटा, हर एक इंसान के पास है। आपके आपका आपका आप आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, इन सब के चलते अ, लोग अलग-अलग साज़िशें बना रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, और अ, य जो आम इंसान है, कह लीजिए अ, खासकर मैं कहूँगा जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से परे हैं नासमझ है, तो इन सब चीज़ों में फँस जाते हैं और इसके चलते बहुत सारे ऐसे अ, आप कह लीजिए कि अपराध हो रहे हैं, जो अ, कहीं न कहीं आप कह लीजिए, बहुत ज़्यादा निंदनीय है और उनको संभाल पाना, उसको कंट्रोल कर पाना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो इस ऑनलाइन का जैसे हम कह रहे हैं ना जो हमारी ज़रूरत के लिए बनाया गया है, तो शायद कुछ लोग ऐसे हैं, जो इन इस ऑनलाइन अ, माध्यम का सुविधा उठाकर, इस तरह के अपराध कर रहे हैं। और जो आम इंसान, जो इनको समझ में नहीं पा रहे हैं अ, मुझे लगता है, कहीं न कहीं अ, इनसे भटकते जा रहे हैं, मेरा मानना है कि देखिए अ, जो चीज़ वास्तविक रूप में आपको असली ज़िंदगी में मिल सकती है वो खुशी भले ही छोटी हो, लेकिन वो खुशी आपके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ज़रूर बन सकता है। तो उसपे मुझे लगता है अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना जो समय है असली दोस्ती के पीछे आप ज़रूर निभाएँ या ऐसा हो कि आप अगर समय दे रहे हैं अपने अच्छे दोस्तों के साथ ऐसे अगर अच्छे पल अगर आप बिताएँगे, वह आपके जीवन के सबसे ख़ूबसूरत से पल बन जाएँगे। उन पल को बनाने के पीछे अगर हम अ, मुझे लगता है कि अगर हम अब सोचें, दिमाग लगाएँ, तो कहीं न कहीं शायद अ, वो काफ़ी खास होंगे।
हुँ। हुँ, काफ़ी बढ़िया बात कही है आपने इस बारे में, पर ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम कभी-कभी किसी से ऑनलाइन दोस्ती कर लेते हैं फ़िर हम उनसे मिलते भी हैं। तो दरअसल हमने उन्हीं उनकी एक ऐसी लाइफ़ देखी होती है जो हमें पता भी नहीं है कि वो सच थी कि नहीं जो हम ऑनलाइन देख कर के और फ़िर हम उनसे मिले। तो जब वो हमसे सच में व असल में मिलते हैं, तो वो जो असली दोस्त जब मतलब अ, ऑनलाइन दोस्त हमारे असली दोस्तों में आ हो कर के तब्दील हो कर के और हमें हमसे मिलते-जुलते हैं। तो फ़िर हम कैसे पहचाने कि मतलब वो सच में अभी-भी अ असल में ही है या बने हुए हैं कुछ?
जी। देखिए अ, ये तो अ, ख़ैर बात ये है कि अ, इंसानों की ना ए अ, एक-दूसरे को परख़ने की एक आप कह लीजिए कि अ, एक क्षमता है। अ, जिसके चलते ना जो लोग एक-दूसरे को देखते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और ए एक आजकल के समय में ऐसा हो गया है ना हम जब पहले अ, दोस्ती किया करते थे, तो उसमें भेदभाव नहीं होता था। लेक़िन आजकल जब दोस्ती की जाती है ना उसमें बहुत तरह की चीज़ों को देखा जाता है क कह लीजिए कि एक जजमेंटल अ, वाली जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा उभर कर आती हैं, कि आप जिस तरह से एक इंसान को आपने देखा आपने शायद देखा कि वो इंसान शायद लैम्बोर्गिनी चढ़ता है सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखी होगी। लेकिन जब आप उनसे रूबरू मिले आपने देखा कि वो ऑटो करके आया है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएँगे, संग-संग आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद क्या अ, ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपना अ, ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रही थी या सोच रहा था। अ, क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मुझे दोस्ती करनी चाहिए? वहाँ पर तो मैंने ऐसा देखा था, वास्तविक में तो मैं ऐसा देख रहा हूँ। लेक़िन देखिए ऐसा हो ही सकता है ना कि वो इंसान वास्तविक रूप में बहुत सादा जीवन अ, यापन करता हो। उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो लैम्बोर्गिनी में चढ़े या ऑटो में चढ़े, लेक़िन मायने ये रखता है कि वो इंसान की मानसिकता कैसी है? उसका व्यवहार कैसा है? उसका आचरण कैसा है? वो सोचता कैसे है? ये सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं जैसे आप लोगों को परख़ने लगते हैं सोचने लगते हैं तो उनके बारे में बारे में जब आप ख़यालात बनाने लगते हैं ना विचार बनाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो आपको एक सच्चा रिश्ता जो दोस्ती से ख़ूबसूरत रिश्ता हो ही नहीं सकता। उस रिश्ते को बनाने के अ, पहले ना बहुत सारी दरारें पैदा हो जाती हैं जो कहीं न कहीं आपको ना, पूर्ण रूप से एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए आपको काबिल नहीं बनाता। तो मेरा मानना है ना कि कहीं न कहीं हमारी जो अ, सामाजिक जो व्यवहार है, जहाँ पर हम लोगों से मिलते हैं बातचीत करते हैं वो अ अ, क्षमता कहीं न कहीं लोगों में अ, घट रही है इस ऑनलाइन के चलते, तो उसके ऊपर अगर लोग ध्यान केंद्रित करें कहीं न कहीं लोगों से मिले-जुले बातचीत करें, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप पूर्ण रूप से एक इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो को क्या है किस श्रेणी में काम करता है, वो इंसान अगर अच्छा है तो ज़रूर वो आपके दोस्त बनने अ, लायक हो सकता है।
<chuckles> हाँ। हुँ। हुँ, ये तो काफ़ी बड़ी गहरी बात है और ये तो बहुत लोग समझते भी नहीं हैं, वो देखते हैं समान स्तर और कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें समानता में ढूँढते हैं। और यहाँ पर आपने जो बात कही बड़ी गहरी है लोग मतलब आर्थिक स्तर पर ही देख कर के और फ़िर शायद दोस्ती को चुनते हैं सबसे पहले। बल्कि चाहते हैं कि हमसे ऊँचा वाला ही हम से जुड़े <chuckles> नीचे वाला तो बिल्कुल ही ना जुड़े।
हुँ।
पर जैसे कि अगर हम आपके ख़ुद के निजी अनुभव आपके जीवन के जानना चाहें, कि कभी आपने किसी से ऑनलाइन दोस्ती करी हो और वो असल ज़िंदगी में अ, फ़िर आपने देखी हो अ, या फ़िर असल ज़िंदगी में कोई दोस्त रहें हों और फ़िर वो ऑनलाइन में कभी कमज़ोर पड़ गए हों उनसे दोस्ती, तो ऐसे कुछ हुआ है आपके जीवन में?
नहीं देखिए, अ, हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं दोनों अ, दोनों तरीक़े के उदाहरण लूँगा अ, अगर मैं ऑनलाइन अ, में दोस्ती की बात करूँ, तो मैं ऑनलाइन अ अ, का जो माध्यम है इसको मैंने कभी दोस्ती अ, बनाने के लिए मैंने इस माध्यम को कभी चुना नहीं। अ, मेरे लिए ये हमेशा कारगर साबित हुई है मान लीजिए अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जब भी मुझे नेटवर्कर नेटवर्किंग करने की ज़रूरत पड़े, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है कहीं न कहीं उन लोगों से मैं परिचय अ, कर पाता हूँ जो मेरे अ, क कर्मक्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। अ, जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके साथ जुड़ने का मेरे पास एक अम, साधन ज़रूर बना है। तो इसी के चलते मैं एक ऐसे इंसान से अ, मिल पाया अ, जो मेरे ही क्षेत्र में काम करते हैं इसी क्षेत्र में और उनसे बातचीत करते हुए उसी ऑनलाइन क्षेत्र में जब उनसे मैं समझा और फ़िर दोबारा रूबरू मिलने का जब मुझे अवसर मिला, तो धीरे-धीरे बातचीत आगे बढ़ी। फ़िर हम लोगों ने साथ में मिलके 2-4 काम भी किए, तो कहीं न कहीं एक रिश्ता-सा बन गया है और आज के समय में अ, किसी ऑनलाइन माध्यम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम दोनों एक-दूसरे को अ, फ़ोन पर ही बातचीत कर सकते हैं नॉर्मल तरीक़े से, जैसा हम 1 दोस्त के साथ बात करते हैं और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई हैं। तो देखिए ये 1 तरीक़ा रहा मेरे अ, जीवन में मैं कहूँगा, मेरी अपेक्षा दोस्ती बनाने की नहीं थी अ अपने कर्मक्षेत्र के अ अ, प्रति आग्रह था उसको अच्छा करने के लिए मैंने जब इन इस अ, मतलब कह लीजिए कि जब मैंने छलाँग लगाई तो कुछ अच्छे लोग उ उभर कर आए, निकल कर आए अ, बुरे भी आए लेक़िन जो अच्छे रहे उनके साथ मुलाक़ात हुई चीज़ों को समझे और धीरे-धीरे ठीक हो गई। और अगर मैं उल्टा अ, बात करूँ जो मान लीजिए कि गहरे दोस्त थे मेरे अ, जहाँ पर ना हम लोग अ, मिलते थे, बात करते थे, तो वहाँ पर क्या हुआ ना जब द सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग अ, बात तो कर पाते हैं, लेक़िन कहीं न कहीं ज़िंदगी में हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं ना कहीं न कहीं वो जो मिठास थी जहाँ पर हम लोग ना वो शैतानियाँ करते थे, बचकाना हरक़त करते थे, वो बात करने का समय ही जैसे लगता है कि गायब-सा हो गया। तो मुझे लगता है दूरी बन गई है, लेक़िन हाँ, हम लोग एक-दूसरे को कभी न कभी देख सकते हैं, लेक़िन बात करने का मौक़ा कह लीजिए कि अ, बहुत कम ही मिलता है आजकल तो।
जी। जी। हुँ। उ जी। हुँ, बुरी वाली। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आपका कि कर्मक्षेत्र वाले ही आपके दोस्त भी बन और मिले आपको ऑनलाइन थे। अ, लेक़िन अगर जैसे हम अ, पूछे आपसे कि आपको क्या लगता है कि जैसे बोला जाता है ना कि अम, मतलब हमारे माता-पिता हमें सीख देते हैं कि ऑनलाइन मतलब सब कुछ धोखा है एक तरीक़े से और हमारे परिवार का भी एक नज़रिया होता है ऑनलाइन दोस्ती ए के लिए और फ़िर अ, क्या बोलते हैं सुरक्षा भी देखनी पड़ती है हमें कि भई, सामने वाला सच में वैसा होगा कि नहीं होगा और ऐसा ना हो कि कुछ ग़लत कर जाए, तो फ़िर हम क्या ऐसी सीमाएँ बनाएँ किस तरीक़े से मिलना-जुलना करें या क्या अ, ऐसे सुरक्षा के तौर पे एहतियात बरतें? जो आप सलाह के रूप में देना चाहें।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अ ऑनलाइन का माध्यम जो है, आप इसको ज़रूर काम में लगाएँ, ऐसा ना हो सोशल मीडिया पर आप अ, आप पर हावी हो, आप उन पर हावी हो सकते हैं बिल्कुल। आप उसको काम पे लगाएँ जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े। मुझे लगता है ऑनलाइन एक माध्यम है जहाँ पर आप अपनी पहचान बना सकते हैं, आप जो काम करते हैं उसके बारे में लोगों से ब सामने चर्चा कर सकते हैं चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं, वो एक अलग तरीक़ा है। लेक़िन जब भी आपको ऐसा लगता है, आपको महसूस होता है कि ना मैं किसी और और इंसान से जुड़ रहा हूँ, उनके साथ मिलना है अ, इ तो मुझे लगता है ना अ, एक अ, ब आपको सोचना चाहिए जब भी किसी अजनबी से हम रूबरू कभी मिलते हैं, तो कौन-कौन से स्तर पर हम सोचते हैं कितनी सतर्कता अ अ, हम अ, हम हम हमारे दिमाग में लाते हैं सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो वही सारे सवाल मुझे लगता है अब हमारे मन में होने चाहिए, उन सारे अ, चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि अ अ अगर ज़रूरत है, हम मिल रहे हैं किसी कारणवश अ, और किसी अ, मतलब गहरी चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है तो मुझे लगता है अ, हमें वेरिफ़िकेशन करना चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हो सके तो अ, इन छोटे-छोटे चीज़ों के बारे में ना जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं मुझे लगता है अपने घर परिवार में इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करनी चाहिए एक आगाह आपको उनको ज़रूर करना चाहिए, ताकि सब सतर्क रहें और आपको जीवन में कोई भी फ़ैसला आप क्यों ना ले अ, उनमें अ, कहीं न कोई अ, परेशानी ना हो।
उहुँ। ये आपने काफ़ी अच्छी एहतियात बताई है कि अगर हम अपने घरवालों को बताएँगे तो कहीं न कहीं वो हमारा साथ ज़रूर दे देंगे अगर कोई ऐसे विपरीत पल आ भी जाते हैं तो। और बहुत ही बढ़िया वार्ता रही इस विषय पर उम्मीद करते हैं फ़िर मिलेंगे किसी नए विषय पर, बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए जिस तरह से आपने प्रश्न पूछे, उम्मीद यही करेंगे हम लोग दोबारा मिले और ऐसे ही किसी विषय पे हमारी बातचीत हो। मुझसे बात करने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।